そうですね、あたし若い方は意外と LINE とかではなく、対面の沈黙についてなんですけども、若い方は意外と気にしてないかなと思います。で、やっぱりお年を召した方とかはやっぱりう対面の沈黙がちょっと気まずいみたいな、のはあるのかなって感じますね。
うーん。 うん。 みたいですね。うんうん。 そうですね。でも、まあ、あの、例えば、無理やりね、なんかその場を盛り上げようとして、無理やりなんか面白いこと言ったけど、誰もわらないと笑わないとか。<laughs> あと、あ、うん、あとなんか自分でね、あのてき笑いでごまかしたりとか。そういうことはやややらない方がいいですね。うーん。
うーん。 うん。 うーん。 <chuckles> それはちょっと悲しい事件ですね。<chuckles> うん。 うーん。 いやでも、それで自分の気持ちが済むんだったらいいと思うんですよ。どうにかしなきゃっていうのもやっぱ優しさその人の思いやりだと思うんですね、やっぱり。うーん。だからその思いやりが空回りしちゃったとしても、思いやりを持ったっていうこと自体には何にも変わりはないので、絶対悪いことではないと私は思います。
うん、うん、うん。 確かにね。うんうん。 うそうですね。んまあ、あの、悪い気でやってるわけじゃないですからね、その場をその場のことを考えて、まあ一生懸命ね。ん間を持たせようとしてやってるわけですからね。うん。
うーん。 そうなんですよ。 うん。 そうなんですよ。たまにやっぱり、いるじゃないですか、そういう方ってこう一生懸命やろうとして、こう空回りしちゃったみたいな、こう周りがちょっとシラーとなっちゃうみたいな方がいるんですけども、でも絶対悪い方ではないと思うんですよ。一生懸命頑張った結果がちょっと空回っちゃったかもしれないですけども、沈黙ができた時のこう人の対処の方法って人それぞれなので、全然それで OK って言ってあげたいです。
そうなんですよ。そうなんですよ。うんうんうん、うーん。 ええ。